อยากจะขอสอบถามมาก ๆ เลยค่ะว่า เราเนี่ยจะมีวิธีการอย่างไรดี? เพื่อให้เพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิตส่วนตัวเนี่ยค่ะ เพราะว่าเราเองเนี่ยค่ะบางทีอะก็มีเรื่องที่แบบพลาด ๆ ขึ้นมา แล้วพอจะกลับมาเริ่มใหม่ มา มาตั้งหลักใหม่เนี่ยค่ะ ก็มีความกลัวเสมอเลย อ่า เหมือนอารมณ์ประมาณเหมือนไม่ค่อยมั่นใจอะค่ะ ขาดความมั่นใจไปส่วนเยอะเลย อะค่ะ พอทีเนี้ยจะเรียกความมั่นใจในตัวเองกลับคืนมาเนี่ยค่ะ ก็ค่อนข้างยาก มากเลย เพราะว่ามีความกลัวเนาะ กลัวว่าจะทำไม่ดี อ่า พอทำไปแล้วจะดีไหม? อะไรแบบเนี้ยค่ะ ซึ่งก็เป็น อ่า เขาเรียกว่า เหมือนมีคนสองคนอยู่ในร่างเดียวค่ะว่า อีกส่วนหนึ่งก็บอกว่า "เออ ลองทำดูเถอะมันน่าจะดี" ส่วนอีกคนหนึ่งก็ประมาณเหมือนกับว่า "ไม่ ถ้าไม่ทำดีกว่าไหม? ถ้าทำพลาดไปแล้ว อืม มันจะยิ่งไม่ดีเข้าไปใหญ่" อะไรแบบเนี้ยค่ะ เราก็เลยอยากจะให้คุณเนี่ยค่ะ อ่า ช่วยแนะนำวิธีการที่แบบว่า อ่า เพิ่มความมั่นใจ ความพอใจในชีวิตของเราให้หน่อยได้ไหมคะ? พอจะมีวิธีแนะนำเราไหม? เผื่อเราเนี่ยค่ะพอฟังแล้วเราคิดว่า มันอาจจะพอทำได้เนี่ยค่ะ เราจะได้ลองเอาไปปรับใช้ดูเนาะ เพราะว่าก็อยากจะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง ในการใช้ชีวิตเหมือนกันน่ะค่ะ อืม ค่ะ
อืม อืม ครับ ครับผม อืม ครับ อืม โอเคครับ เข้าใจสถานการณ์คุณเลยนะครับ ก่อนอื่นขออนุญาตสอบถามนะครับ ไอ้ความรู้สึกว่า กลัวที่มันจะแบบ อ่า ผิดพลาดหรือว่า แบบว่า อ่า ไม่ค่อยพอใจในส่วนตัวเนี่ย มัน สถานการณ์แบบไหนมันเจอบ่อยที่สุดเลยอะครับ?
ก็จริง ๆ แล้วเนี่ยค่ะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ อ่า การแต่งตัวเสียส่วนใหญ่เนาะ เอ่อ อย่างเวลาที่เราเนี่ยค่ะ เอ่อ ไปเที่ยวไหน แล้วก็มีการถ่ายรูป แล้วก็แชร์ลงโลก social อะไรแบบเนี้ยบ้างอะค่ะ เอ่อ จริง ๆ แล้วเนี่ยมันเป็นความสุขของเราเนาะ อันเนี้ยคือ โอ้โฮ ส่วนตัวเราเนี่ย กว่าที่จะโพสต์ ตัดสินใจโพสต์อะไรลงไปได้เนี่ยค่ะ ก็คิดว่า อืม มันดีแล้ว แล่ว สำหรับเราเนี่ย โอ้โฮ รูปนี้ดีเพอร์เฟกต์ที่สุดแล้ว กว่าเราจะแต่งรูป กว่าจะเลือกรูปมาลงได้เนี่ยค่ะ แต่ก็ดันไปเจอคอมเมนต์ของเพื่อน ๆ บางกลุ่ม บางคนเนาะ ที่เขาจะชอบแบบ อาจจะเป็นคำติชมของเขาน่ะค่ะ แต่ว่าคำติของเขาน่ะมันทำให้เราน่ะรู้สึกว่า "อืม อืม อาจจะยังไม่ดีพอหรือเปล่า?" หรือว่า "เอ๊ะ เออ" อะไรประมาณเนี้ยค่ะ คือทำให้เราอะ เอ่อ เขาเรียกว่า เสีย self เสียความมั่นใจไปได้ส่วนหนึ่งเลย ค่ะ อันเนี้ยแหละค่ะ เจอประจำเลยอะค่ะไอ้ตัวเนี้ยค่ะ
ครับ อือฮึ อืม ครับ โอ้โฮ เออ โอเค เข้าใจมากขึ้นแล้วครับตรงนี้ ครับ แล้วตรงเนี้ยปกติคุณใช้เวลาแบบใน Social Media อ่า มากน้อยขนาดไหนต่อวันน่ะครับ?
อืม จริง ๆ แล้วเนี่ยค่ะ เราเป็นคนที่ติด ติดโทรศัพท์นะคะ แล้วก็เวลาที่ใช้โทรศัพท์เนี่ยค่ะ ค่อนข้างที่จะหนักไปทางเฟซบุ๊กเนาะ แล้วก็ อ่า มี Instagram บ้างเนี่ยค่ะ ซึ่งคนที่อยู่ในโลกเฟซบุ๊กของเราเนี่ย ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนนะคะ เพื่อนสมัยเรียน แล้วก็เพื่อนทำงานปัจจุบันเนี่ยแหละค่ะ ซึ่งอันเนี้ยค่ะ เรา โอ้โฮ เราใช้ อ่า ตัวเนี้ยนานมาก ๆ เลย แล้วก็เราอะรู้สึกว่า ในโลกเฟซบุ๊กเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญกับเรามาก ๆ เลย มันเป็นเหมือน เอ่อ สิ่งอะไรที่สามารถ อ่า บ่งบอกได้เลยค่ะ ว่าอันเนี้ยคือเรา แบบนั้นอะค่ะ อือ
อืม ครับ อืม โอเคครับ เข้าใจเลยครับผม แล้วตรงเนี้ยครับผม อ่า ในอย่างพวก social media หรืออะไรต่าง ๆ แล้วมันมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทำให้ อ่า คุณแบบรู้สึก อ่า ดีขึ้น หรือว่ารู้สึกพอใจแบบเพิ่มมากขึ้นไหมครับตรงนี้?
อืม ถ้ารู้สึกว่าดีขึ้นหรือพอใจก็ อ่า จะเป็นความรู้สึกที่ไม่ค่อย ไม่ค่อยเจอเสียส่วนใหญ่ค่ะ เพราะว่าบางทีอะเวลาเราไปดูโลก social อะไรอย่างเงี้ย มาก ๆ เนาะ มันจะเกิดการเปรียบเทียบอะค่ะ ซึ่งโดยส่วนตัวเราเนี่ย โอ้โฮ เราอาจจะคิดว่า โอ้ ช่วงชีวิตของเราในตอนเนี้ย ก็ถือว่าดีนะ มีได้เที่ยว มีได้กินกาแฟอร่อย ๆ มีได้ถ่ายรูปสวย ๆ บ้าง แต่พอไปเจอของเพื่อนเนี่ยค่ะ ซึ่งเขา โอ้โฮ ไปเที่ยวทะเล ไปเที่ยวเขาบ้าง อะไรแบบเนี้ยค่ะ ดูความสุขของเราในคาเฟเนี่ย บางทีมันดูเล็กน้อยไปเลยอะค่ะ อันเนี้ยมันก็เป็นการที่แบบว่าเราไปเจอเพื่อนของเพื่อน แล้วก็เกิดการเปรียบเทียบเนี่ยแหละค่ะ ก็เลยจากที่เราคิดว่า "โอ้ ก็ดีแล้ว" ก็เลยไป มันทำให้ลดลงอะค่ะ อืม
อือฮึ อ๋อ ครับผม เข้าใจ อืม อือฮึ อือฮึ อา อืม เข้าใจคุณเลยครับผม ขออนุญาตแนะนำ อ่า ในเบื้องต้นแบบนี้ก่อนนะครับผม อ่า ตรงเนี้ย อ่า พ เพราะว่า อ่า เข้าใจดีเลยว่าแบบว่า เฮ้ย ไอ้ social media ต่าง ๆ อะมันก็แบบว่ามันมีประโยชน์อะ ให้ <sniffs> ให้แบบว่าความสุขกับทางคุณด้วยนะครับ แต่ถ้าเราแบบ อ่า ดูเยอะเกินไปนะครับ มันก็อาจจะมีแบบข้อเสียด้วยเหมือนกันนะครับ เบื้องต้นคืออยากให้ลองตั้งขอบเขตเวลานะครับ แล้วก็จำกัดการใช้ social media นะครับ เพื่อที่เราจะได้แบบ อ่า ไม่ต้องไปดู แล้วก็ไปเปรียบเทียบนะครับ เพราะว่า อ่า อยากให้ลองนึกในมุมว่า อ่า คนอื่น ๆ นะครับ เขาอาจว่า อะ อยากจะโพสต์แต่สิ่งดี ๆ นะครับ แต่เรื่องดี ๆ นะครับ เรื่องที่แบบว่าไม่ดีในชีวิตเขา เขาก็จะไม่เอามาโพสต์นะครับ แต่ว่าถ้า เอ่อ เรา อ่า เข้าไปดูใน social media บ่อย ๆ อะครับ มันจะกลายเป็นว่า เราก็จะเปรียบเทียบกับสิ่งดี ๆ ที่แต่ละคนที่เขาพยายามแบบว่า โอ้โฮ ขอให้ได้ดีที่สุดนะครับ ลงมาโพสต์เลย หรับตรงเนี้ยมันเลยอาจจะเป็นแบบ อ่า ข้อเสีย หรือดาบสองคมได้ ถ้าเกิด อ่า เราใช้เวลากับ social media มากเกินไปนะครับ เบื้องต้นขอลองแบบ อ่า ให้ อ่า ลดการใช้นิดหนึ่ง แล้วก็ตั้งเวลานะครับแต่ละวันครับ อ่า เข้าไป อ่า ใช้ ไปเล่นไม่ต้องเยอะมากก่อนอะครับ
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ก็เป็น ก็เป็นวิธีช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นได้ดีเลยค่ะ ก็คือไม่ ไม่เอาไป เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเยอะมากเกินไปเนาะ จากที่ดูเยอะ ๆ เสพย์เยอะ ๆ เนี่ยค่ะ ก็อาจจะลด ๆ ลงเนาะ อาจจะเหลือสักครึ่งหนึ่งก็ได้ค่ะ เวลาที่เราไปเจอน่ะ อ่า อาจจะไม่ได้เจอแบบอะไรที่มาบั่นทอนใจเรามากขึ้นใช่ไหมคะ ก็หมายถึงว่าลด ๆ ลง ลดการเล่นโทรศัพท์ลงเนาะ เพราะว่าอะไรที่เราเคยไปกดไลก์ กดอะไร กดใจไว้เนี่ยค่ะ ก็มักจะมีแต่แบบนั้นน่ะ ขึ้นมาให้เราเสมอเลย อันเนี้ยค่ะเราก็ว่า คิดว่า มันเป็นวิธีที่ช่วยเหลือตัวเองได้ในเบื้องต้นเนาะ จากที่เราใช้โทรศัพท์เยอะ ๆ ดูโซเชียลของเพื่อน ๆ เยอะ ๆ เนี่ยค่ะ เราก็จะลดลงนะคะ แล้วก็ตั้งเวลาการใช้ของตัวเอง ให้ดูลดลงสักครึ่งหนึ่งค่ะ อา ได้ค่ะ ๆ
ครับ อืม อือฮึ อือฮึ อา ครับ อือฮึ อืม ครับผม ได้ครับ แล้วก็อยากจะแนะนำเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับผม ก็คือ เอ่อ ให้พยายามแบบ ฝ ฝึกขอบคุณสิ่งที่เรามีนะครับ แล้วก็โฟกัสกับปัจจุบันนะครับผม อะ อะ ตรงเนี้ยที่แบบว่า เอ๊ย บางที อ่า เรา ถึงแม้ว่าการ อ่า ที่เราจะโพสต์อะไรต่าง ๆ นะครับ หรือว่า เอ่อ สิ่งที่ ของเรา อ่า ได้เลือกหรือว่าได้ถ่าย โพสต์ไปแล้วอะ บางทีก็คือแบบว่าให้ ให้ภูมิใจเลยนะ แล้วก็ เอ่อ พอใจว่าตรงเนี้ยก็เป็นแบบ อ่า สิ่งของ อ่า ที่เรา ด มีดีที่สุดอยู่ ของเราอยู่เหมือนกันนะครับ ก็คือเราจะได้ไม่ต้องไปเปรียบเทียบ หรือว่า เอ่อ มองกับคนอื่นนะครับ อย่างเช่น อ่า อย่างช่วงแรก ๆ ที่คุณเล่าว่า โอ้โฮ พอเห็นคนอื่นแบบไปเที่ยวที่อะไรดีกว่า ชีวิตมันดีกว่านะครับ มันก็อาจจะ อ่า ทำให้เรารู้สึกแบบว่า โอ้โฮ แย่ไปได้ ทั้ง ๆ ที่จริง เอ่อ ชีวิตเรามันก็ไม่ได้แบบว่าแย่ หรือว่าลำบากขนาดนั้นเลยนะครับผม ตรงเนี้ยเราก็อาจจะเพิ่มในส่วนของการแบบตั้งเป้าหมายส่วนตัวนะครับ ที่แบบสอดท้อง สอดคล้องกับไอ้ในส่วนของคุณค่าของตัวเรานะครับ นี่แปลว่า เออ ส การที่แบบว่าปีหนึ่งเราได้เที่ยวกี่ครั้งเนี่ย มันถ้าเกิดแบบว่ามัน เอ่อ มันตรงตามกับเป้าหมายที่เราแบบตั้งไว้แล้วอะ แค่เนี้ยคุณก็แบบ อ่า พอใจในตัวเองนะครับ ขอบคุณตัวเองครับ แค่นี้ก็ถือว่า ร อ่า เรามีคุณค่า แล้วก็ อ่า พอใจในตัวเรามากแล้วนะครับตรงนี้
อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม อันนี้ก็เป็นวิธีคิดที่ดีนะคะ จริง ๆ แล้วเนี่ยค่ะ เราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนใครได้ ใช่ไหมคะ จะไปให้เขาไม่โพสต์ ไม่โชว์ในสิ่งที่เขาเจอมาก็ไม่ได้เนาะ อันเนี้ยค่ะ เป็นวิธีที่ดีมาก ๆ เลย เป็นวิธีที่อยู่กับตัวเราเองเลยเนาะ ก็คือเปลี่ยนความคิดเองเลย ให้รู้จักโฟกัสในส่วนของตัวเองมากขึ้น ใช่ไหมคะ อยู่กับตัวเอง อยู่กับปัจจุบัน แล้วก็พอใจในสิ่งที่เราเป็นเนาะ เพราะว่าบางทีอะค่ะ ก็จริงอย่างที่คุณบอกเลยค่ะ จริง ๆ น่ะ ชีวิตเราก็ไม่ได้แย่ ก็ถือว่าดีในส่วนที่เราพอใจแล้วแหละ แต่ทีเนี้ยเราไปเจอกับเพื่อนเนาะ อะ ก็อาจจะมีการเปรียบเทียบกัน ก็อาจจะมี อ่า อะ อะไรที่มาทำให้เรารู้สึกหมันไม่ดีเท่าที่เราเป็นก็ได้ค่ะ ได้เลย ๆ เราจะเอาไปปรับใช้นะคะ อยู่กับตัวเองแล้วก็โฟกัสกับ อ่า อะไรที่เป็นของตัวเองเนาะ รู้จัก เขาเรียกว่า พอใจในสิ่งที่เรามี ในสิ่งที่เราเจออยู่เนี่ยค่ะ ได้เลยค่ะ ก็อาจจะทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจ ในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นเนาะ ทีเนี้ยค่ะ พอเวลาที่เรา อ่า โพสต์อะไรลงไปเนี่ย เราก็จะสามารถ อ่า เขาเรียกว่า สามารถรับกับคำติชม แล้วก็เวลาที่เราไปเห็นเพื่อนไปไหนเนี่ยเนาะ เราก็อาจจะดูเป็นคนใจกว้างที่ยอมรับมุมดี ๆ ที่เพื่อนเขามีในช่วงชีวิตของเขาได้เยอะขึ้นน่ะค่ะ อันเนี้ยค่ะก็เป็นวิธีที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ อา ค่ะ
ครับผม อืม ครับผม อืม อา ครับ ใช่ อืม อืม ครับ อา โอเคเลยครับผม แล้วก็อยากจะแบบว่า แนะนำเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับ เราอาจจะ อ่า เลือกเป็น เอ่อ ไปทำเป็นกิจกรรมพวก offline ให้มากขึ้นก็ได้นะครับ แล้วก็เราจะได้แบบว่าไม่ต้องมา อ่า เล่นในส่วนของโซเชียลมีเดียต่าง ๆ นะครับผม การ อ่า ถ้าเกิดเรามีเป็น เช่น อ่า กิจกรรม เป็นพวกงานอดิเรกเพิ่มเติมนะครับ หรือว่าออกกำลังกายแบบนี้ มันก็จะแบบว่า อ่า ช่วยลดเวลาที่เรา ให้อยู่หน้าจอนะครับ ช่วยให้แบบสุขภาพต่าง ๆ เราดีขึ้นนะครับ อาจจะเลือกเป็นในส่วนของ เออ งานอดิเรกที่ชื่นชอบที่มันสามารถ อ่า ช่วยให้เราผ่อนคลาย พัฒนาทักษะต่าง ๆ นะครับ บางคนก็อาจจะชอบ อ่า ในส่วนของปลูกต้นไม้ ทำสวนนะครับ หรือก็เลี้ยงสัตว์ ตรงเนี้ยคุณก็สามารถ อ่า เลือกตามที่เราแบบว่า อ่า ทางคุณชื่นชอบไปเลย หรือจะเป็นพวกงานศิลปะ วาดรูป ระบายสีอะไรต่าง ๆ ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับแบบนี้
อืม อืม ค่ะ อ๋อ อันนี้ก็เป็นวิธีการที่ อ่า เขาเรียกว่า ดึงอะไรที่เป็นความสามารถของตัวเองออกมาได้ดีเลยค่ะ แล้วก็เราชอบอะไรก็อยู่กับอันนั้นเนาะ ทีเนี้ยค่ะ เราก็จะรู้สึกว่าเรามีความสุขมากขึ้นใช่ไหมคะ? อย่างเช่น การวาดภาพเนี่ยค่ะ ที่เราอะไม่ได้วาดภาพมา นานแล้ว เพราะว่ามัวแต่ไปใช้โทรศัพท์เนาะ ไปติดตามโลกโซเชียลอะไรของคนอื่นมากมายเนี่ย จริง ๆ แล้วก็อาจจะทำให้เราอะขาดสมาธิไปค่อนข้างเยอะเลย แล้วก็ไม่มีเวลาโฟกัสกับตัวเอง โอ้โฮ! วิธีเนี้ยค่ะ ดีมาก ๆ เลย การที่จะสร้างสมาธิให้ตัวเองอยู่กับตัวเองเนี่ยค่ะ ก็เริ่มจากงานศิลปะเลย โดยเราอะคิดว่าการวาดรูปหรือการอ่านนิยายของเราเนี่ย มันจะทำให้เราอะ เอ่อ อยู่กับตัวเองมากขึ้นเนาะ แล้วก็จะทำให้เราเนี่ยค่ะ ไม่เอาชีวิตเรา หรือตัวเรา หรืออะไรที่เราเจออยู่ปัจจุบันเนี่ยค่ะ ไปเปื่อย เปรียบเทียบกับคนอื่น ๆ เนาะ อันนี้เป็นวิธีที่ดีจังเลยค่ะ อา ค่ะ
ครับผม ครับ อืม ครับ เออ ครับผม ครับ ผมก็ ตรงเนี้ยแบบว่า เออ ก็อยากจะลองแนะนำให้คุณลองค่อย ๆ ปรับนะครับ ตามที่แบบว่า เอ่อ ลอง ผมลองแนะนำทีละขั้นเลยนะครับ เพราะตรงเนี้ย <sniffs> ซึ่งถ้าเกิดคุณสามารถเริ่มปรับได้ ผมก็ค่อนข้างเชื่อมั่นเลยว่า อ่า ความพึงพอใจในส่วน อ่า ในเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตคุณมันก็จะเริ่ม อ่า ปรับมุมมองได้ดีขึ้นนะครับ ยังไงวันนี้ผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับผม
ค่ะ ได้เลยค่ะ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่มารับฟัง อ่า ปัญหาที่เราเจออยู่ในตอนนี้ แล้วเราก็จะเก็บเอาคำแนะนำดี ๆ ของคุณไปใช้นะคะ แล้วเราก็จะพอใจ แล้วก็จะมั่นใจได้เลยว่า สิ่งที่เราเจออยู่น่ะ โอ้โฮ! เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้ว ถึงแม้บางทีจะเทียบกับเพื่อนคนอื่นไม่ได้ เราก็จะโฟกัสที่ตัวเองค่ะ ถ้าเราพอใจแล้ว อันนั้นน่ะค่ะ ก็คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วใช่ไหมคะ? วันนี้ก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ สำหรับแนวคิดดี ๆ ในการใช้ชีวิตอะค่ะ สวัสดีค่ะ
ด้วยความยินดีนะครับ แล้วก็ เป็นกำลังใจให้นะครับ สวัสดีครับ ขอบคุณมาก ๆ เช่นกันนะครับผม